うーん、そうですよね。なんでもう、最近の近所付き合いなんて、ほんとにもう難しいと思いますね、付き合うののが、それこそ。
うーん。 そう。あとなんか、僕ちょ家に結構古い漫画があって、なんか昔のサザエサザエさんの漫画があるんですけ、たまにちょっとこうパッて見た時にそのなんか、旅行のお土産をご近所の方に配らないとみたいな、なんか
ええ。 へえ。 うんうん。ああ、はい。
そう「え、マジ」と思って。旅行の土産なんて俺ほんとに親しい友達と家族にしか渡さんぞみたいな。
<chuckles> ああ、確かにそうですよね。あ、でも昔はあったかもしれないですね、そういうのも。
はい。 そうなんですよ。なんかその漫画のオチがその梨もぎ梨狩りに家族で行ってきたってことを、隣のおばさんに話したら、「バカ」っつって「隣のおばさんに梨をあげないといけないじゃないの」みたいな。
うん。 うん。 うん。 ああ、なるほど。<laughs> あん。
そう。で、結局、いろんな人にあの人もこの人もっていって、結局自分たちの取った梨、全部お土産に消えるっていう、そういうオチだったんですけど。
<laughs> いや、うん。
まあ、ね、漫画なんでね、ちょっと極端かもしんないですけど、ちょっとこれはね、今でやったら炎上かなと思いますね。
うんうんうん、まあね。 そうですよね、ほんとにその通りですよね。なので、なんか、そういうことも煩しくなるじゃないですか。あの、旅行に行って配るっていうのもはい、ね、で、なんかそれでもプライベートさらけ出してるみたいで嫌なんで、もうそういうことも全然ね、家空けるとしても言わないですよね、なんかもう。め以前はね、あの、「何日間ぐらいちょっといないんですけども、よろしくお願いします」みだいなことをね、あったかもしれないですよね。うん。うんうん。そうそう、溜まってたりとかね、新聞溜まってたらなんかおかしいなとかってね、その近所の方が、気づかれるので、なんかおうおお大事になったりなんかする時もあるんでしょうね、きっと。うん。
ん、うーん。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 はい、てん ああ、はいはいはい、ありましたね、そんな新聞ね。<chuckles> ん、そう。 そうなんですよね。でも、なあれですもんね、かといって、こ、干渉しなさすぎってかその、ご近所付き合いちゃんとしてるからこそ、それこそなんか、ね、一人暮らしの、おじいちゃん、おばあちゃんの異変に早く気づけたみたいな事例もたずあるので
うん。 あ、そうですよね。 あ、そうなんですね。そこがね、ちょっと、あの、盲点かなとは思いますよね。今の時代。うんうん。
あ、そう。 ま、うーん、ま、孤独一人暮らしが増えてく中で、ま、孤独の寂しさを、まあ、紛らわせる一個の、解決案かなと思いますけどね、ご近所付き合いは。